Eee, hangi dizi karakteriyle özdeşleştiriyorsun kendini? Var mı bir sebebi?
Eee, ben genelde, emm, dizileri kendi olmak istediğim, eee, tiplemelerle, eee, o, eee, motivasyonla izliyorum. O yüzden evet, direkt bir, eee, özdeşleştirdiğim bir, eee, karakter çok yok. <chuckles>
Hı. Tamam, hı hı. Hı hı. Yani şöyle mi oluyor genelde? Dizi karakterinin olmak istediği yerde olmak istediğin için mi, ııı, kendini özdeşleştiriyorsun? Ya da böyle giyim, kuşam, eee, stil, eee, s eee, yani senin olmak istediğin yerde, eee, mi ge gölük gözüküyor gözüne? Yoksa, eee, karakter olarak kendine çok benzettiğin için mi? Yani genelde nasıl oluyor?
Hı hı. Hı hı. Eee, şöyle aslında, genelde izlediğim dizilerde, eee, işte bir belli bir arkadaş grubu oluyor, eee, ve o arkadaş grubunda kendimden hani, emm, her birinde parçalar buluyorum. İşte kimisi komik oluyor, <chuckles> kimisi gerçekten çok, eee, güzel giyiniyor. Emm, kimisi de hani biraz daha işte, eee, sanatla ilgilenen böyle biraz, emm, işte bohem diyebileceğimiz o bohem ruhu taşıyor. <chuckles> Onlarla. O
Tamam. Hı hı. Ha, evet. Hı hı. Anladım. Hı hı. Hı hı, sen o zaman böyle birisisin yani bu özellikleri taşıdığına göre. Eee, yani özdeşleştiğine göre o karakterlerle gerçekten, ııı, böyle sanatçı ruhu olan, bohem giyinen, eee, am ama aynı zamanda eğlenceli ve komik de, eee, bu tarz karakterlerle de özdeşleştiriyorsun kendini. Peki, eee, insanlar seni bu şekilde mi görüyor? Arkadaşların, ııı, ailen de hani senin, eee, böyle özelliklerin olduğunu biliyorlar mı? Ya da sen biraz daha böyle, eee, b bu alanlarda potansiyelin var ama tam olarak ulaşmak istediğin nokta daha da mı böyle, ııı, sanat özellikleri çok böyle ön plana çıkan, çok bohem giyinen, gerçekten de böyle iddialı biri mi?
Evet bunları bu stil Evet. Evet. Evet. Hı hı. Hı hı. Eee, şöyle aslında biraz, emm, yani dediğim gibi kendimi görmek istediğim, eee, şeyleri izlemeyi seviyorum sanırım. <chuckles> Eee, o yüzden, eee, biraz hani, emm, kendi ilişkilerimi de, aaa, yani kendi işte, eee, ailemin beni nasıl gördüğü vs. hani bunlara, eee, göre de kendimi değiştiriyorum gibi bir şey söyleyebilirim. Emm
Hı hı. Olabilir, güzel. Hı hı. Hı hı. Evet, güzel. Peki, eee, böyle hani aklına gelen var mı? Çok hani geçmişten bu yana izlediğin bir şey olabilir ya da işte, eee, çok son zamanlarda gördüğün bir karakter olabilir. İlla isim olarak vermene gerek yok. Yani böyle ismini de hatırlamıyorsan mesela şey, eee, olabilir yani işte, ııı, şu dizide, şu filmde bir karakter görmüştüm. Onun işte kıyafetleri çok hoşuma gitmişti böyle ö örnek olarak.
Evet. Hı hı. Tabii. Evet. Hı hı. Ya biri çok, birçok ismi sayabilirim aslında hani, emm, kendimi, eee, tanıdıkça da yani, eee, hayatta yol aldıkça diyeyim, eee, kendimi belki biraz daha, eee, özdeşleştirdiğim karakterlerin, emm, şeyi de değişiyor yani yüzdesi de değişiyor. Mesela Friends diye bir dizi vardı. Eee, evet orada hani daha çok böyle Phoebe'ye hani, eee, kanım ısınıyordu. Iıı, eee, sarışın olan, sarışın işte hani biraz daha, eee, sokak tarzı, eee, biraz daha hani, ııı, elit kısımdan hissettirmeyen de biraz daha halkla, <chuckles> ııı, öyle bir, ııı, karakterdi gerçekten.
Hı hı. Güzel. Hı hı. A, güzel. Hı hı. Hangisiydi o? Hı hı. Hı hı. <chuckles> Tamam, hı hı. Peki başka hangi özellikleri vardı kıyafet dışında?
Eee, yani aslında onun insanlarla, eee, iletişimi, açıklığı, eee, hani düşüncesini direkt olarak yani böyle do arkadaşlık ilişkilerinde de öyle o grupta. Yani onun dolaylı yoldan değil de, ııı, genelde doğrudan olan yolları tercih etmesi. Mesela onun giyiminden, eee, sonra benim için daha çok ön plana çıkmaya başladı çünkü, ııı, birkaç kere izledim ve sonra hani, yine yaş aldıkça da biraz da orada başka bir karakter var. Yine, eee, daha elit giyinen Rachel var. Eee, kendim hani onun s, eee, tarzıyla daha çok özleşti özdeşleştirmeye başladım. <chuckles> Eee, o şekilde. <chuckles>
Hı. Hı hı. Evet. Ha ha, ııı, evet. Hı hı güzel, hı hı. Evet. Aslında zaman geçtikçe sen de değişiyorsun. Özdeşleştirdiğin diğin karakterler de değişiyor bir şekilde. Ya da işte hani kendini böyle bir kişide bulmak gibi değil de, hani, kiminin az önce bahsetmiştin, eee, işte, eee, komik oluşunu, kiminin giyim tarzını, kiminin böyle hani o iddialı duruşunu, kiminin işte ne bileyim çok belki de kitap okumasını gibi böyle değişik değişik şeyleri alıp aslında, ııı, birleştirmeyi seviyorsun kendinde. Eee, peki, ııı, biraz böyle, eee, şeyden de bahsedelim. Eee, olumsuz, ııı, kendinde böyle olumsuz olarak gördüğün şeylerin bir yansımasını karakterde gördüğünde, dizi olabilir, film olabilir, o zaman böyle bir anda dikkatini çekiyor mu? Yani o karakter bununla na nasıl baş ediyor, nasıl yönetiyor bunu? Eee, ilgileniyor musun onun süreciyle hikâyedeki?
Evet, evet, evet. Hı hı. Evet. Evet. Tabii. Evet. Hı hı. Hı hı. Tabii. Eee, ş şöyle evet, eee, mesela bu, emm, sosyal medya hesaplarında, emm, işte bazı, eee, psikolojik çıkarımlar, eee, yapan, eee, hesaplara denk geliyorum ve işte mesela, eee, Carrie diye bir karakter vardı bir dizide, eee, ve hani bu, eee, gerçekten Eee, evet, Sex and the City diye, eee, bir dizi ve orada hani takıntılı olarak, ııı, sevdiği bir, ııı, Mr. Big vardı. <chuckles> Evet, eee, orada da yani mesela, emm, hani gerçekten kadınla kendimi orada özdeşleştirmiştim. Ama şöyle bir yerden, hem ayakkabıyı seviyor oluşundan hem de dramayı seviyor oluşundan, üzüntüyü seviyor oluşundan sonra hani, bu, işte dediğim gibi o hesapların, ımm, bu karakterler üzerinde çıkarımlarına, ııı, denk geldim ve hani bunun gerçekten adamla alakası değil de kadının dramayı kovalaması <chuckles> gibi, eee, bir şey vardı.
Ha ha. Tamam. Hı hı. Hangi diziydi o hatırlıyor musun ismini? Tamam, hı hı. A, evet! <chuckles> Hı hı, hı hı. <chuckles> Güzel. Ha ha. Ha ha, evet. Hı hı. Evet, evet. Peki dizide de onun altı mı çiziliyordu yoksa senin bu karakterden psikolojik çıkartım çıkarımın mı bu şekilde?
Bence o çizilmiyordu <chuckles> dizide, onun altı çizilmiyordu.
Hı hı. Evet. Hı hı, ama sen genelde hani bu tarz, ııı, karakterlerin genelde altında böyle bir motivasyondan ötürü bu şekilde davrandıklarını düşünüyorsun herhâlde?
Ya, evet aslında genelde dizilerde, filmlerde bence bir tutku, eee, işleniyor. Yani mesela sakin bir film izliyorsak hani orada bir sakinliğe bir tutku oluyor. Ya da daha böyle, emm, dediğim gibi hani, eee, o Carrie karakteri gibi bir şey izliyorsak orada, emm, yani o tutku biraz izleyiciyi, eee, devam ettiriyor izletmeye.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı, güzel. Eee, peki o zaman şeyi de sorayım, eee, yani tutkunun içinde tabii, ııı, aşk da var nefret de var. Hatta böyle olumsuz duygular bile tutkuyla, ııı, öz eee, özdeşleştirilebiliyor bir şekilde. Eee, senin böyle kızdığın karakterler de oluyor mu mesela? Eee, bir de bir soru daha soracağım. Eğer, eee, bu karakterlere kızıyorsan, öfkeleniyorsan, kendini bu şekilde buluyorsan, eee, acaba gene bunun özdeşleştirmeden mi kaynaklı olduğunu düşünüyorsun? Ya da böyle, hani, tamamen senin hayatta, eee, görmek istemeyeceğin, katlanamayacağın, ııı, kişilerin böyle hani vücut bulmuş hâllerini mi karşında gördüğün için bu seni kızdırıyor biraz?
Evet. Evet. Evet, evet. Tabii. Hı hı. <chuckles> Eee, bu be benim için bu sorunun cevabı 2'ncisi. Eee, hani kendim de görüyorum ve aşamıyorum ve hani, eee, onu da görmeye tahammül edemiyorum gibi bir yerden değil. Tam tersi, eee, o karakterleri genelde, eee, samimi bulamıyorum. Yani mesela ben bir bencil karakterlerden hoşlanmıyorum. Eee, mesela Friends, eee, dizisinden 1 örnek verirsek orada Monica diye bir karakter vardı ve bence o, eee, yani 9 sezon mu ne oynadı. 9, ııı, sezon gitti galiba o ve yani 9 sezonun 9'unda da bence dünyanın en bencil karakteriydi. <chuckles> O yüzden öyle karakterlerden yani, kendisini, eee, dünyanın merkezi za zanneden karakterlerden hiç hoşlanmıyorum. Öyle insanlardan da hoşlanmıyorum. <chuckles>
Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım, hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. <chuckles> Peki. Hı hı. Hı hı. Aslında şey gibi değil mi gerçe gerçek hayatın yansıması gibi. Tam da onu söyleyecektim. Yani sen kendi hayatında da öyle insanları hayatını sokmuyorsun muhtemelen. Eee, böyle insanlardan hoşlanmıyorsun. Aynı şekilde izlediğin, sevdiğin, eee, dizi ve filmlerde de bu tarz karakterleri görmek istemiyorsun. Eee, peki, eee, eğer böyle bencil bir karakterse nasıl 9 sezon boyunca, ııı, tutundu bu karakter dersin? Yani burada senaryo yazarları neyi hedefliyordu acaba? İzleyiciyi öfkelendirmeyi mi? Çünkü, eee, bu bahsettiğin dizide bildiğim kadarıyla hemen hemen her karakterin belirli bir izleyici, eee, fan dedikleri kitlesi var. Eee, bu olumlu özellikleri de olsa gerek herhâlde sevilen bir karakterse.
Evet. Hı hı, evet. Evet, evet, evet kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Evet. <chuckles> Eee, evet, emm, bence de, zaten, olmalı ki bu kadar başarı elde edebiliyorlar, genel bir, eee, karakter işleyişi, belki, çok iyi. Emm, yani, şöyle cevap verebilirim. Bence, eee, insan, yani, bu arada, bencil insanlar da sonuçta o diziyi seyrediyor ve, hani, <chuckles> evet, yani, belki, o izleyici kitlesi oradan da geliyor olabilir ama, eee, yani, dediğim gibi tabii ki, hani, dizi başarı elde ediyor ve, emm, yani, o kötü karakterler, bu arada, ya da hoşlanmadığımız başka karakterler diziyi kötü yapmıyor. Aaa, aslında bu çok önemli bir nokta, bence. Mesela, başka bir dizi daha vardı. Iıı, yine Türkçe, eee, 1 dizi Türkiye'de oynandı. Eee, "Kara Sevda" diye ve orada, hani, hem güçlü hem kötü bir karakter vardı, Emir, eee, Kozcuoğlu diye. Ve o karakteri, mesela, yani, o karakter olmasa o dizi işlenmezdi. Eee, zaten adı, hani, çok kendini kendini ele veriyor, "Kara Sevda," yani. <chuckles> O şekilde.
Hı hı. Evet. <chuckles> Onlar kendilerini özdeşleştirmiş olabilir, belki, doğru söylüyorsun. Hımm. Evet, ha ha. Hı hı. Tamam. Hı hı. Evet. <chuckles> Evet. Evet, yani, yan rollerin de aslında hikâye için çok önemli bir, eee, bir rol oynayabileceğini düşünüyorsun. Emm, peki, eee, şey, dedin, az önce, eee, yani, "Ha hayatımda hoşlanmadığım karakterleri de, eee, d dizi ve filmlerde görmekten hoşlanmıyorum aynı şekilde," diye. Eee, peki, böyle, eee, bazen de gerçekten hikâye içerisinde değişen dönüşen de karakterler olabiliyor. Bunlar sana ilham veriyor mu?
Evet evet. Hı hı. Emm, nasıl bir değişim dönüşümden bahsediyorsun? Yani, kötüden iyiye mi? Hı hı.
Eee, mesela, işte, başta, böyle, hani, kötü bir karakter olarak başlayıp sonra gerçekten, hani, bu kötülüğün bir işe yaramadığını fark edip daha, böyle, iyiye yönelen ya da, işte, tam tersi de olabilir, belki de.
Hı hı. Hı hı. Eee, bence burada, ımm, yani, yönetmenin, ııı, tabii ki, yani, o oyunu, hani, bizim, eee, muhatap olduğumuz, yani, gördüğümüz, eee, izlenimini aldığımız şey yönetmen değil, yönetmenin i eee işini yapan oyuncular. Eee, biz oyuncularla, eee, hani, yani, göz göze geliyoruz, diyeyim artık, yani, tabii ki onlar bir, eee, sahne eee, oluyor ama sahnede oluyor ama. Emm, yani, şöyle, eee
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı.
bence o karakteri, eee, ne kadar iyi işlemesiyle, aaa, alakalı, aaa, yönetmenin, yani, eee, o karakter gelişimini bize ne kadar iyi geçirdiğiyle alakalı çünkü, yani, genelde kötüden iyiye giden karakterler oluyor, eee, ve, eee, hani, başına bir şey geliyor ya da küçükken yaşadığı bir, emm, hani, kaygıyla yüzleşiyor, sonra iyiliği seçiyor. Hani, klişe dediğimiz şeylere düşmezse, o sürekli tekrarlanan, eee, şeylere düşmezse, iyi bir iş çıkarırsa bence o karakter de, emm, izleyicinin gününü gün edebilir, yani.
Hı hı. Evet, tabii. Hı hı. Evet. Tabii, tabii. Hı hı. <sniffs> Hı hı. Evet, yani, evet, güzel bir noktadan yaklaştın. Eee, peki, eee, bir de şeyi sorayım, eee, senin böyle özdeşleşmen, eee, değişebilir mi ilerleyen zamanlarda? Ne düşünüyorsun, böyle, eee, hatta, eee, kendi değişimini de karakterler üzerinden görebiliyor musun zaman zaman? Önceden farklı şeyleri beğenirdin belki, ilgini çekerdi, şu an başka şeyler, belki, gelecekte bambaşka.
Tabii. Hı hı. Hı hı, emm, şöyle, mesela, o, eee, Carrie Bradshaw, aaa, örneğinden, ımm, hani, tekrar oraya dönersek, yani, o kadının, dediğim gibi, kendimi eşleştirdiğim, işte, ayakkabılar, eee, ve, işte, şey, hani, aşk ama sonra şu an kendimle eşleştirmemeye başladım, çünkü, eee, o karakter, eee, olduğu için o aynı yerde kaldı. Yani, bir, emm, evet, ben değiştim. Ben yol aldım. Eee, bence daha, emm, yani, tabii ki hayat akışta kötüye de gidebilir ama ben daha iyiye doğru, eee, yol aldığımı düşünüyorum, mesela. Hani, böyle <chuckles> bir karşılaştırma.
Hı hı. Tamam. Ha ha, evet. Hıı, evet, ama sen değiştin. Hıı, güzel. Hı hı. Evet. Çok kritik bir şey söyledin gerçekten. Yani, eee, senin için gerçek hayat devam ediyor ama o karakterler belki de, işte, o küçücük, eee, senaryonun içinde, eee, yani, sıkıştığı için, eee, ya da bütün bir hayatlarını göremediğimiz için senaryoya bağlı olarak, eee, devam ediyorlar karakter özelliklerini yansıtmaya. Eee, dolayısıyla, hani, sonrasında izlediğinde aynı tadı belki almayabiliyorsun, sen değiştiğin için. Çok, eee, güzel özetledin gerçekten. Peki, teşekkür ediyorum. Eee, çok güzel bir sohbetti. Eee, kendini hangi karakterleriyle özdeşleştiriyorsun, nelere dikkat ediyorsun, çok güzel ifade ettin. Eee, görüşmek üzere.
Hı hı. <chuckles> Evet. Evet. Evet. Ben de çok teşekkür ediyorum. <chuckles> Evet. Görüşmek üzere, çok teşekkürler. Çok, aaa, hoşça kal.